Ya, aku yang udah, "Aduh, ini sih, aduh aduh udah, aduh udah, aduh," aja udah. <laughs> Tapi rupanya pas mereka datang tuh, yang di b itu sih, di detik-detik terakhir aku mau nyampein pidato minta maaf itu, mereka datengnya. Aduh, jadi ya di situlah langsung boost, uplifting, langsung percaya diri banget kan kita. Si presentasi PP-nya, apa, eee, PPT-nya, langsung PowerPoint segala macemnya juga udah dia rumusin, sampai ke cara berbicara, sampai ke timeframe-nya, sampai ke kerangka waktu bicaranya. Sama dia ini, dikasih ininya jadi memang <chuckles> ya begitulah, kadang-kadang, <chuckles> anggota
Dah, duh dah, duh. Ya. Mmm. Iya. Wow, lengkap banget ya. Oke. Oke. Jadi ini bener-bener kayak udah kayak drama Korea juga ya. Kayak kayak mereka kayaknya suka banget nih bikin drama timnya Kakak, nih. Dari yang awalnya benar-benar terkejut bera jadi merasa lebih terkejut lagi di akhir ya, Kak, ya. Kejutan akhirnya banyak surprise-nya dari mereka ya.
<laughs> Heeh. Mhm. Serius saya langsung. Pas ditanya tuh, "Kalian kenapa kayak begitu, enggak kasihan sama saya? Kenapa kalian ini i janjian yang ada juga kan saya udah bilang 0,5 jam sebelum rapat tuh udah dateng bukannya sej setengah habis rapat dimulai baru datang." Tahu enggak mereka jawabnya apa? "Su susah, Bang, nyari tempat parkir di sini." Asem. <lip trill>
Mhm. Mhm. Iya. Mhm. Apa tuh? <chuckles> Jadi mereka lakukan itu karena kesu kehabisan tempat parkir gitu.
Enggak ngomong deh, enggak bisa ngomong deh, gua udah enggak bisa ngomong deh. Iya, soalnya enggak enggak ada yang bawa mobil pakai motor semua.
Wah. Oh motor semua, oh gitu, iya-iya sih, kadang kalau motor sampai
Motor semua. terus mereka kan motor tuh motornya itu motor yang kalau sekira-kiranya kalau misal kayak motornya mungkin seharga mobil juga gitu kan tapi mereka pejatuhannya motor rodanya 2 kan bukan 4 jadi enggak bisa masuk gitu.
Mhm. Mmm, gitu, oke oke oke. Nah, Kakak waktu itu ada selain yang dirasakan tapi pasti udah ragu deg-degan juga minder, sampai kayak udah hilang muka juga ya, Kak, ya, karena merasa ada tekanan lingkungan gitu, Kak, ya. Nah, selain selain itu ada enggak sih yang berubah dalam tubuh atau pikiran Kakak saat itu kayak tanda-tanda fisik kayak nafas jadi lebih panjang, tegap, atau langsung pede ngomong aja gitu waktu itu perubahannya selain
Repot deh. Waduh. Gua bilang, kayaknya kayaknya darah aku ngalir. Udah berasa kayak ini loh, mungkin dianalogikannya gini, kamu pernah enggak makan bakso tapi enggak dikunyah dulu? Nah, kayak gitu lah kurang lebihnya. <laughs> Nah, kayak gitu lah kurang lebihnya. Gitu, udah udah bukan, ja m kayaknya jantung kayaknya udah enggak operasi lagi deh. Udah tinggal empedu doang gitu. <laughs>
Langsung telen gitu ya? Kaget ya berarti, kaget banget tuh. Oke, bikin jantung berdebar-debar berarti, Kak, ya? Copot ya berarti, ini jantungnya? Mhm oke oke. Wah menarik ya, unik banget timnya. Oke, selain kisah itu, apa ada kejadian lucu lainnya, Kak, sama tim kakak atau mungkin di tim-tim lainnya gitu, Kak? Yang bikin Kakak tuh terpaksa percaya diri dan harus merasa tiba-tiba merasa percaya diri secara spontan gitu, Kak?
Segitunya lah. <chuckles>